E tem isso, exatamente. É o ponto, assim, que eu entendo isso hoje perfeitamente, né, que, querendo ou não, minha mãe, ela ela é um jeito que ela buscava de me manipular, e hoje já não funciona mais. <chuckles> Porque a gente aprende na vida, né. Ela assim
<laughs> Né. E a gente cresce.
É para você ver, olha a situação. Esses dias, eu eu realmente estava trabalhando muito, e tal, estava chegando em casa tarde, e minha mãe falou, assim: "Olha tem já tem 5 dias que você não me liga". Eu falei: "Nossa, <chuckles> dá glória a Deus, porque se fosse 1 mês, né, seria muito, mas é 5 dias só. Outro dia aí que eu estiver mais tranquilo estou trabalhando, eu tenho que ter meu momento com minha esposa e tudo, tenho que fazer as atividades de casa". E aí ela falou assim: "Não, mas porque depois que você foi embora, e a gente só se conecta por WhatsApp, você nunca mais fez 1 videochamada, só fica mandando mensagem, e eu sinto que o amor esfriou". <laughs>
Certo. Aham. Oh meu Deus!
É, e eu falei assim: "Como que o amor esfriou? Não existe isso não. Se, mesmo estando longe, eu te mando mensagem todo dia". É, e para você ver, né, que, assim, não tem como ela sentir o amor através de mensagem, então não depende só de mim. Mesmo eu mandando os emoji de coração e tudo, ela não se sente amada. E aí, é foi daí, que, assim, eu postei uma foto com minha esposa, e aí ela colocou uma palminha, <laughs> como reação na foto, no Instagram.
Como que o amor esfriou? <chuckles> Oh. Uhum.
Todo mundo colocando um coraçãozinho e tudo, ela colocou uma palminha, assim, né, tipo
Colocou parabéns, olha lá, você tem tempo para sua esposa, mas para mim não. <chuckles>
É.